Sabah uyandığında ilk yaptığın şeyler neler oluyor? Sabah rutinin var mı? Biraz anlatabilir misin?
Hı hı. Ya, ben, eee, gerçekten sabahları eğer uykumu da güzel aldıysam o kadar mutlu uyanıyorum ki. <chuckles> Eee Evet, eşi
Hımm, çok güzel. Sabah güzel uyanan birisin yani.
Evet, evet, eee, yani, bir aksilik yaşamadıysam gün için e diğer günlerde kafama bir şey takmadıysam güzel uyuduysam, eee, o sabah benim için çok güzel oluyor. Eee Hı hı.
Hı hı. Harika. Neler yapıyorsun, ilk olarak yaptığın şey nedir mesela?
İlk başta uyandığımda, eee, evimi havalandırmayı çok seviyorum. Eee, böyle bir temiz hava gelsin. Açıkçası, eee, saat olarak da böyle çok geç kalkmamaya dikkat ediyorum. Tabii, bana göre geç. <chuckles> Normalde, eee, belki, eee, bazen saatlerimi, eee, değiştirebildiğim için öyle söyledim. Erken kalktığımda, böyle, evimi havalandırırım, bir güzel bir toplarım. Tabii ki çayımı koyduktan sonra. <chuckles> Tabii.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kendi rutinin var yani, evin içinde bir rutinin var. Peki sabahları çay seven birisin, şimdi çay dediğin için, hani, çay mı kahve mi diyecektim ama buradan anladığım kadarıyla çay. Eee, bu, hani, eee, demleme çay mı, sallama çay mı, onlar bir önemli mi senin için?
Evet. Evet. <chuckles> Çay. Hı hı. Çok önemli yani o, eee, sallama çayı kesinlikle yani, o bani kesmez o. Sabah uyandım hani, arada bazen, eee, k i kendimi böyle deniz kenarında falan, eee, yapayım derim ama o sabah uyan Tabii ki. Ama sabah uyandığımda ilk çayımı koyarım, yani, böyle, onun bir süresi de vardır böyle, eee, bir şeyim var, yani, onu bozmadan. <chuckles> Evet, evet.
Hı hı. Pratik olsun diye. Hımm, çok güzel. Ha, bir titizlik var yani, sabah çay demleme titizliği. Ondan biraz bahsedebilir misin? Ne yapıyorsun farklı olarak?
Ya ben, eee, y çok böyle, emm, çayı sevdiğim için farklı farklı yöntemler denedim. Mesela ilk bi şey denemiştim. O, ımm, eee, iii, suya yukar eee, çayın üzerinde soğuk suya demlemeye i ilk başta bir girişimim oldu. Onu çok beğenmedim. Açıkçası zaten ay eee, tadında da öyle bir şey olmuyor ama aşırı kaynar suyla demlemeden, yakma yani, yakmadan demliyorum. Eee, bu benim, eee, farklı bir gerçekten güzel, eee, tat ge geliyor bana, öyle demlediğim zaman.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet, eee, peki, eee, çayı tek başına mı içersin? Çayı evde, kendi rutininde paylaştığın birileri var mı? Sonrasında neler yaparsın?
Hı hı. Yani, eee, iii, zaten çayı koyduktan bir yarım saat sonra, yani, demledikten sonra yarım saat açmam. O benim, eee, bozmam yani. Onu açarsam tadı kaçar. Eee, evet o süreç e zarfında böyle bir sabah, eee, bakımlarım vardır. Yüzümü işte, zaten he uyanınca yıkarız ama, eee, sabah kremlerim var, onları bir sürerim, bir üzerimi değiştiririm. Mesela, eee, baz
Hımm. Anladım. Evet. Çok güzel. Bir motivasyon, güne hazırlık.
Evet bazen, eee, o gün canım pijamayla durmak istiyorsa pijamayla da dururum ama genelde, benim hani hem pijamam ayrıdır hem de günlük giydiğim kıyafet ay ayırmaya çalışırım.
Hımm, çok güzel, eee, sonrasında peki nasıl m n eee, hani, ilk kahvaltı hazırlığı mı oluyor, önce sadece çay mı içersin mesela, sonra mı kahvaltı yaparsın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yok, yok yani sadece ş eee, mutlaka kahvaltım olması gerekiyor. Yani o sadece çay içemem. O benim midemi ağrıtır veya, emm, bilmiyorum bazı arkadaşlarım var, "Kahve içmeden güne başlayamam." diyorlar. Hani ben, eee, hem kahve zaten içemem ama çay, ilk çay da içemem. İlk başta böyle kahvaltı ve hatta böyle bazen fark ediyorum, eee, hemen böyle kahvaltıyla çaya bile saldırmıyorum. Çayı s daha sonradan keyifli keyifli içmeyi seviyorum.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Peki, mesela sabah uyandığında, evi havalandırdığını söyledin, sonrasında çay koyduğunu ama hani hiç böyle, "Telefonuma bakayım.", ııı, işte sosyal medya vs. o tarz alışkanlıkların var mı? Hani günümüzde teknoloji çok da yaygın olduğu için çoğu insanın sabah rutininde bu gerçekten, eee, çok hızlıca yerini buldu, böyle bir rutin. Senin hayatında var mı?
Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet. Evet, ya as Hı. Normalde ben buna çok dikkat ediyorum. Hani, eee, telefonla uyumıyım, telefonla da uyanmayım diyordum Türkiye'deyken. Ben şimdi, yeni 2 ay oldu Amerika'ya taşındım. E, tabii ki aradaki saat farkından dolayı, eee, bildirimlerimi ne kadar böyle sessize alsam da uyanır uyanmaz, acaba ailemden bir mesaj gelmiş mi, işte, eee, hemen bir, eee, iletişime geçmeye çalışıyorum. Yani iletişim derken onlardan bir haber var mı? E, ilk telefonuma bakarım açıkçası.
Hı hı. Hıı, anladım. E, tabii bir merak mı oluyor? Yani orada, hani, orada neler olmuş, neler bitmiş, bana özel yazan bir şey var mı, bir durum var mı gibi merak ettiğin için mi? Yoksa hani, endişeli bir bakış mı, o sabah huzurlu bir bakış mı, nasıl bir tarama oluyor?
Eve Hı hı. Ya tabii ki biraz, eee, şey de, endişelenebiliyorsunuz da. Çünkü bazen oluyor hani, eee, olabilir diye oluyor dediğim olabilir diye, hani, bir haberi o anda görebilirim ama hani, genelde çok şükür şu ana kadar hani böyle hep güzel haberlerle veya işte, gruplar arasındaki o konuşmalarla, eee, güne başlıyorum. Hatta böyle, bazen işte, doğum günü kutlamaya başlamış oluyorlar hani böyle, eee, mesajlarla. Ya diyorum bizim burada daha yeni başladı, ben de buranın saatiyle kutlayayım falan diyorum böyle. Eee, onlara yetişme çabası. Evet. <chuckles>
Evet. Onlara yetişme çabası. Hı hı. Peki sonrasında kahvaltı ritüelin nasıl? Kahvaltıyı da çok önemsediğini söyledin. Eee, hani, olmazsa olmaz dediğin, özellikle çok severim, hani bi çok uzun zaman geçiririm kahvaltıda, işte kahvaltıda misafirlerim olur ya da eşimle beraber kahvaltı yaparım. Nasıl bir rutinin var?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, hafta içi genellikle, eee, kahvaltılarımız hep eşimle birlikte oluyor, eee, sabah evde olduğu için. Eee, gerçekten böyle hani, her gün farklı bir şey yapmaya çok dikkat ederim. Yani mesela bugün, eee, yumurtayı haşladım diyelim, 2. gün f patatesle alakalı bir şey yapmaya çalışırım, 3. gün yumurtayı haşlama değil de omlete çeviririm. İşte 4. gün belki işte kuymak yapayım. Eee, beşi yani böyle hep
Hıı, çok güzel. Geleneksel yemekler de yapıyorsun. Yani, geleneksel kahvaltı hazırlığı gibi gibi ritüellerin de var. Eee, bu hani günlere bölüyorsun bunu, değil mi?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet yani, aynı gün, genel yani üst üste böyle, eee, gerçekten yapmam yani hani, ona çok dikkat ediyorum. Bilmiyorum bendeki bir huy mu bu? Eee, kendimi de böyle hani hep tekrarlıyormuş gibi hissi geliyor. <chuckles> Farklı şeyler, yapmayı seviyorum. Yani mutlaka o a ya diğer şeyler aynı zaten. Yani, eee, salatalıktır, yeşillik hani, olarak. Onlar aynı ama o diğer ana şeyi, değiştirmeye özen gösteriyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı, peki hafta sonu nasıl? Yani hafta sonu, hafta içinden farklı mı? Özellikle kahvaltı keyfi, daha uzun mu oluyor? Eee, hani ya da dışarıda bir şeyler yapmak, ııı, sana bir farklılık hissettiriyor mu? Neler yaparsın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hafta sonlarını genelde, hani, burada yeni olduğumuz için de, eee, burada, eee, birkaç arkadaşımız var diye burayı tercih etmiştik bu eyaleti. Eee, bizi, yalnız bırakmamaya çalışıyorlar. Eee, ya onlar çağırıyor ya biz çağırıyoruz. Evet.
Hı hı, çok güzel, harika. Orada bir birlik beraberlik içerisinde, hani çok da yalnızlık hissetmeden, eee, oraya bir alışma sürecinden geçiyorsunuz. Eee, peki orada, o ritüellerde beraber o kahvaltılar, herkes bir şeyler mi hazırlıyor? Sadece gittiğiniz evde, yerde mi, hani onların hazırladıklarını mı tüketiyorsunuz, nasıl oluyor?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. I hı, eğer, böyle, eee, 1 kişi yani 1 a 2 aile toplanacaksak ve, hani, e eğer 1 kişi, hani, davet ediyorsa ben az mesela bu sabah, kahvaltıda arkadaşlarım vardı benim. Eee, evet, erkenden uyandım, böyle, eee, onlar için ne yapabilirim? Değişik, çeşit çeşit, böyle, düşündüm, işte, eşime dedim, eee, sen yanına bir şeyler al. Eee, yani, böyle, olduğu zaman, eee, evin sahibi hazırlıyor, yani, ben hazırlıyorum çünkü bi ben, b eee, kendim davet ettim diye. Eee, hatta bir şey alayım diyor. Yok yok diyorum, hiçbir şeye zahmet etme, eee, öyle oluyor. A aynı şekilde onlar beni davet ettiğinde de, böyle, tepki ile karşıla zom sadece gel yeter, geç kalma diyorlar. Evet.
Hımm. Çok güzel, çok güzel. Evet. Hımm. Çok güzel. A! Harika. Aslında bu, eee, hani, o süreci atlatmanız için de galiba çok, ııı, faydalı, sizin için yararlı, eee, bir dönem olsa gerek. Bu noktada, eee, hani, daha iyi hissettiriyor gibi algılıyorum, değil mi?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet, evet, kesinlikle. Yani 2-3 aile bal ııı, pay eee, şey buluşalım dediğimizde, eee, be bir değişiklik olsun diyoruz. Eee, şey, evde değil de dışarıda, bir piknik tarzında kahvaltı yapalım dediğimizde herkes iş
Hı hı. A! Çok güzel. O zaman nasıl oluyor, farklılıklar neler oluyor?
Ya or oradaki o çay zaten ayrı oluyor, semaver çayı kuruyoruz, yani, Amerika'da çok güzel oluyor.
Hımm. A! Evet, o da çok değişik bir tecrübe olsa gerek.
Evet, evet, yani, o o çay diye onun üst altını çizdim. Eee, sonrasında, böyle, herkes bir şey getiriyor, işte, kimisi diyor ki ben, eee, işte, domates salatalığı getireyim. Kimisi, işte, ben çayı ayarlarım onu düşünmeyin diyor. İşte, ben bunu yaparım diyorum, işte, gelirken ekmeği de alırım, hani, eee, bu şekilde birbirimizi rahatlatarak, eee, çok güzel. Hı hı. Evet.
Hımm. Harika. Evet. Bayağı paylaşım süreciyle, geçiyor. Hı hı. Eee, peki sonrasında, mesela sabah rutini bütün gününü etkiliyor mu? Diyelim ki, eee, sabah çok istediğin gibi gitmedi, çok iyi bir modda uyanmadın. Eee, hani, bütün gününü etkileyen bir durum var mı? İşte, ilk uyandığında esneme ya da dua etmek gibi herhangi bir ritüeller uygular mısın? Onlar gün içinde sana nasıl gelir?
Evet. Hı hı. Hı hı. Eve Ya, bana, eee, açıkçası dua, eee, gerçekten etki ediyor. Böyle, sabah namazına kalkamadığımda, gerçekten kendimi böyle kötü hissediyorum. O o sabah namazını kaçırdığım günlerin, hani, böyle kalktığımda güneş doğmuş oluyor, ya kaçırdım, diyorsam, o beni çok etkiliyor, açıkçası. Eee, ama tabii ki, eee, işte, onun kazasını yapıyorum yine toparlanmaya çalışıyorum. Öyle bir etkisi olabiliyor. Emm, bazen, eee, böyle, hani, hiç beklemediğimiz, işte, eee, şekilde, hani, plan bozulursa aslında, diyoruz ki, işte, arkadaşlarla olalım diyoruz veya bir anda bir, eee, plan geliyor. O zaman kendimi çok böyle, iii, stresli hissediyorum, yani, plan değişti diye. Eee, plan biraz, planlı olmayı seviyorum.
Hımm. Evet. Anladım. Hı hı. Anladım, peki bu, planlı olmak, rutinin dışına çıkmamak sana iyi mi geliyor yoksa hep bir, rutinde kalmak bazen sıkıcılık hissi de vermiş olabiliyor mu? Hani nasıl hissediyorsun dönem dönem?
Hı hı. Ya, planlı olmak, benim genel olarak, hayatımda da çok, hani, işime yarıyor, eee, beni rahatlatıyor. Yani, ben, eee, mesela, işte, düşünürüm, yani, sabah kahvaltıdan hangisini yapacağım diye. Bunu düşünmek, beni o sabah güne stresimi azaltarak başlıyor. Aynı şekilde, planlarımda da, işte, beraber arkadaşlarımızla olacaksak bunu biliyorsam ve söz verdiysem, hani, bunun, eee, bozulmaması için elimden geleni yapıyorum farklı etkenlerden kaynaklı. Eee, bunlar tabii ki her şey ruh hâlimi de etkiliyor, bütün günümü de etkileyebiliyor.
Hı hı. Evet, çok güzel. Hı hı. Hımm. Evet. Peki taşındığını söyledin. Hani, bir göç aslında, başka bir ülkede yaşamak, yeni başlangıçlar, hiç belki tanımadığın insanlarla, yeni sofralar, eee, önceki rutinlerinle çok büyük değişiklikler oldu mu? Hani, ev düzenin, farklı bir ev, mesela neler hissetirdi sana bu değişiklik?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Ya, ilk başta ben, eee, çok zorlandım. Hatta dedim ki, “Ya, gelmese miydik acaba?” Böyle eşimle öyle olduk. Gerçekten, eee, Türkiye'deyken, eee, orada da kalabalık kahvaltıları biz çok severdik. Ben zaten, aile apartmanında yaşıyordum. Yani, eşimin aileler il ailesiyle aynı apartmanda yaşıyorduk. Ya, mutlaka kahvaltımı y böyle eşim olmasa da tek yaptığım o kadar azdır ki. Mut ya, mutlaka biri bana böyle, eşlik eder.
Evet. Hı hı. Ha, anladım. Hep bir sosyal çevre, bir kalabalığın içinde olmak, senin alıştığın bir, eee, düzen. Peki, is ilk zamanlar ne hissettin bu, eee, düzen değiştiğinde?
Evet. Hı hı. Evet. Ya, kendimi çok yalnız hissettim. Böyle o eski, eee, şeyleri aradım yani o sabahleyin uyanıp taze bir ekmek alayım, yani, fırına gidip alayım veya, işte Evet. Simit, eee, benim için aslında kahvaltıda olmazsa olmaz bir şeydir ama bu yani, burada bulamıyorum. <chuckles>
Hımm. Evet. Anladım. Çok da normal aslında, yani. Hı hı. Hıı. Peki, eee, hani, bu bulamadığın şeylerle ilgili, onlar da, böyle, motivasyonunu düşürüyor mu? Hani, işte, kahvaltıyı, yemeyi seven biri olduğun için, işte, kendi düzeninde, kendi rutininde, hani, bunlar da kıymetli olduğu için; mesela bir çay markası, kullandığın bir çay. Eee, çünkü alıştığın bir lezzet, bir tat, hani, bunlar da etkili olabilir. E, sende fark yaratıyor mu?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, eve illaki şu anda, hani, buraya yeni olduğum için, böyle, alışmaya çalışıyorum. Eee, bazı farklı gelen şeyler var. Özellikle, mesela, kuymak yapıyorum dedim ya, aaa, burada o Türkiye'de bulduğum mısır ununu bulamıyorum ama bulduğum kadarıyla, eee, yapıp kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Türk marketleri iyi ki var. Oralardan çaylarımızı, zeytinimizi alabiliyoruz. Eee, bu şekilde.
Evet. Hıı. Hıı, çok güzel. Hı hı, çok güzel. O zaman kolayca ulaşabiliyorsunuz, yani, hani, bu da var. Eee, hani, kolaylıkla, çok da zor değil, bir şekilde, eee, seçenekler var. Eee, hani, belki gelen gidenin götürme şansı olabilir, hani, bir noktada. Eee, eee, yani, bu da bir dönüm noktası, hani, hayatla ilgili baktığında rutinlerini değiştiren, eee, bir şeyler. Peki, eşin mi aştınız? Hani, şu anda bu alışma süreci geçti mi? Hani, bu rutinler, eee, şimdi değişse, yeniden bir şeylere alışmak zor olur muydu?
Evet, evet. Hı hı. Evet. Evet. Tabii, tabii. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. <giggles> Ya, kesinlikle çok olur. Yani, belli bir yaştan sonra zaten hepsi ağır geliyor, yani. Eee, biz, e, tabii ki Türkiye'deyken, eee, hani, ba her şeye alışmıştık. Aileye alıştık yani ailenin iyi, kötü her şeyine alıştık. İlk başta ona da alışamam diye düşünüyordum. Mesela, evlendikten sonra nasıl ayak uyduracağım diyordum ama alışılıyor. Ama bu, ııı, uzaklık, eee, daha bir farklı geldi. İşte, bilmiyorum, belki, ımm, çocuğum yok, sadece eşimle, böyle, kendimiz yani bire bir kaldık. Eee, o belki aslında, eee, tek değilim ama tekmişim gibi oluyor bazen.
Hımm. Doğru. Hı hı. Anladım. Hıı. Paylaşmak bazen ama yalnızlığı da kendi içinde hissetmek gibi bir şey sanırım.
Evet, evet. Eee, zorlandığım gerçekten yani bu, ııı, şey eee, şu an alıştım, evet, hani, arkadaşlarımla beraber alıştım. Eee, eğer burada kalmayı, eee, sonuçta planladık, eee, öyle geldik. Eee, bazı şeyler böyle zor gelse de, eee, yenilerle, eee, y yerine koyarak <chuckles> yaşamaya çalışıyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Peki diyelim ki motivasyonun düşük başladın güne ve, hani, sabah rutinleri de tamamlamana rağmen çok da faydası olmadı. Gün içinde o motivasyonu yükseltmek için neler yaparsın?
Hı hı. Hı hı. Yani, eee, zevk aldığım şeyleri yapmaya çalışırım. Mesela o gün, eee, ay ay arkada arkadaşlarımla bir plan yapabilirim. Eee, veya eşime diyebilirim, işte, işten geldikten sonra, yani, bir film açıp izleyelim. E, yani, onun m mutlu olabileceğim şeyler, hani, bunlarla belki, eee, günümü, eee, değişik olsun diye, hani, böyle şeyler yapılabilir belki.
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Yani, hani, o motivasyon, ııı, kaybı, motivasyon bozukluğu, hani, tüm gününü a aslında alıp götürmesine izin veren biri de değilsin. Biraz bunlarla mücadele tarafını da seviyorsun gibi, eee, algılıyorum. Eee, mücadeleye devam ediyorsun bununla ilgili. Hı hı.
Hı hı. Evet. Evet, evet. <chuckles> Evet, doğru, öyle, yani. Bırakmıyorum kendimi, alışmaya çalışıyorum.
Evet, çok güzel. Eee, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Iıı, tüm paylaştığın bilgiler için de, eee, teşekkür ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Benim için de öyle oldu. Ben teşekkür ederim.
Evet. Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.